Minsan, ah, nababahala ako sa sarili ko or parang, ah, yung may guilt feeling na um, pagkatapos ng meeting namin or online meeting sa, sa mga katrabaho ko. Um, parang hindi ko nade-deliver ng maayos 'yong sarili ko, parang ang dami kong kakulangan. Eh, hindi man kasi ako, ah, magaling magsalita ng english sa, um, or alam mo 'yun i-express 'yong sarili ko in english. Kaya may gan'tong guilt feeling ako na parang baka mamaya na-offend ko 'yong mga kasama ko, 'yong ang history kasi, eh, <swallows> bale 10 taon na ako nag, ah, nagwo-work sa, um, isang Australian company na work from home. Tapos, um
Mhm. Ah, okey.
sa loob ng ano ng unang 5 taon, eh or 6 na taon pala. Eh, 'yong isang manager na babae 'yong kasa 'yong nakausap ko lagi. And, um, na napapansin ko rin na marami rin akong kamalian sa pagsasalita, hindi ko rin na na-express ng maayos 'yong sarili ko. Tapos, um, no'ng nitong 2020 eh, napalitan siya ng, ah, nag napalitan siya pero nag na iba na yung ginagawa niyang trabaho. Tapos, um, so 5 years na kaming, ah, nagtatrabaho na parang tag team. Tapos, ah, ano naman kami, um, siyempre may mga ah
Mm.
tawag do'n parang, ah, yung tipong up ups and downs bilang, ah, partner sa trabaho. And, um, siye ah, itong taon, eh, nadagdagan lumago yung team namin sa marketing na from 2 naging 6. So 'yung Australian team 'tsaka Thailand team. Yung sa Thailand team ano na members ay expats na Russian 'tsaka, ah, German. So, siyempre 'yong, um, tawag do'n, yung ganong lumalaki na team namin, eh, siyempre kailangan mo, eh maging expressive sa sarili mo na hindi ka magpapaalila, hindi ka magpapatalo. Pero siyempre i yung expression ko ba or paano ko express 'yong sarili ko ng ideas ko parang mamaya na mali pala, na nagiging rude pala ako. So, nag may may times na humingi ako ng dispensa sa kanila pero, as much as possible sabi ng misis ko, eh, "Huwag masyadong maging apologetic." So nasusunod ka naman 'yon pero, salamat na rin sa ChatGPT, eh, <swallows> na express ko rin yung sarili ko ng kahit papaano. So may may, ah, mamumungkahi ka ba o payo na parang mabawasan yung guilt feeling na 'yun?
Mhm. Mhm, ah, okey. Alam mo naintindihan ko. Na siyempre kapag, ah, kulang kasi 'yung kumpiyansa mo 'no, parang alam mo 'yun andun 'yung pag-iisip na ikaw ay magkamali, ikaw ay nahihiya ganiyan, oo. Pero, ah, sa trabaho nabanggit mo kanina, kailan mo ba madalas maramdaman 'yung, alam mo 'yun, 'yung walang kumpiyansa o pag-aalinlangan, ah, may pagkakataon ba na nasabihan ka na na talaga na, ah, 'yung feedback na ikaw ay nagkamali?
Mm. Oo. Ah, naku madalas, parang every time na bubu ah, ibubuka ko 'yong bibig ko at magsasalita talagang kahiya-hiya 'yong nararamdaman ko na emosyon, eh, parang mamumura ko 'yong sarili ko na "ba't mo sinabi 'yan, ba't ba't gan'to 'yung, ah, pagkaka pagkakabato mo ng mga words," um
Mhm. Hmm.
So 'yung a ano ulit 'yung ano, na na tanong mo?
Si okey, sino ba 'yung madalas humuhusga sa'yo? Oo. Halimbawa ikaw ay, mhm, nag-present ng o di kaya ay nag-speech ganiyan, ah, kaharap 'yung mga, ah, tao or client or sino pa man, sino ba 'yung madalas humuhusga sa'yo na sinasabi na ikaw ay nakapagsabi ng hindi maganda, o, ano 'yun feeling mo lang?
Ah. Wala naman. Mm. Ah. Mm. Hmm, wala naman. Feeling ko lang, kasi, ah, siyempre ano sila, eh, mga, ah, first language talaga nila is English, eh. Pero forgiving naman sila, 'di naman sila tulad nating mga Pilipino na, um, 'yong medyo judgemental sa pagsasalita ng kapwa na Pilipino sa English, 'di ba may gano'n talaga tayong ano, eh, trait eh. So, ah, ako naman, sa sarili ko parang hinusgahan ko at, ah, pinuna ko 'yung sarili ko na parang, "Ba't gano'n 'yung pagkakasabi mo,, ah, sem sumemplang ka na naman, eh, lumagpak ka na naman, eh." 'Yung yu sobrang hard ko sa sarili ko na, um, i-try naman nilang intindihin 'yung sinasabi ko. Pero siyempre feeling ko, ah, sana hindi ako maka-offend.
Mhm, ah, tama. Mhm. Ah, okey. Mhm. Hmm, pero pa ay, hindi ka naman hinahatulan, oo, sa mga client or di kaya nakakausap mo na ng of ng mga foreigner, oo. Pero yung mga katrabaho mo, boss mo na Pinoy, ah, may hat okey, mhm.
Ah, sana, sana hindi. Oo. Ah, wala. Ako lang ako lang yung Filipino sa buong team tapos, um, 2, ah, 3 Australian, tapos, ah, 2 expats sa Thailand, German tsaka Russian, so kami lang talaga.
Ah. Mhm, okey. So, ah, yun na ba talaga yung nararaman ra nararamdaman mo, everytime na nasa trabaho ka. Kumbaga, ah, kulang yung kumpiyansa sa sarili?
Oo. Oo, sobra. Oo, sobra.
Mhm, ano sa tingin mo yung nagpapalala, sa pakiramdam na yon?
Um, kapag halimbawa ka pagkatapos namin mag-ano, mag-Teams meeting, ah yung parang, "Ba't ko naman nasabi 'yon, ba't ako nagsalita, ba't ako nagreklamo?" Alam mo 'yon? Yung parang, ako kasi yung taong ayaw ko kasi nang may tinatago, ayoko ng kumbaga, ah, kasi siyempre mga kasamahan mo, mga banyaga 'yan, eh. Ah, gusto nila kasi straightforward ka, gusto nila wala kang paligoy-ligoy, eh, ako, bilang Pilipino gusto ko rin ng gano'n. Ayoko ng, I mean personality ko rin na ayokong may kinikimkim. Pero kung meron man, ah, siguro itatago ko na lang talaga para hindi na siya lumala. Pero yun nga lang, habang tinatago mo, lumalala yung nararamdaman mo. So, ano talaga, eh, um, <smacks lips> everytime na may, ah, everytime na after namin mag-usap, ah, talagang nahihiya ako sa sarili ko. Tapos, tat ah, 'pag nakukwento ko pa sa asawa ko, parang siya rin nag-a-agree din.
Hmm, okey. So, ah, ano naman 'yung mga nasubukan mo na na paraan ganiyan para at least kahit papaano, eh, mabawasan 'yung, alam mo 'yun, 'yung, takot o pagdududa sa kakayahan mo?
Ah, siguro ano, um, una, tumatahimik na lang ako na parang 'pag sabi kasi ng misis ko tsaka ng ano, ah, usual piece of piece of advice eh, less talk less mistake, so 'di na lang ako magsasalita. Tapos, ah, siyempre pero minsan hindi ko rin mapigilan ang sarili ko, kailangan ko rin magtanong, eh, so parang minsan sablay 'yong pagkaka-deliver ko. Tapos, um, si 'yon si 'yong ChatGPT, um, 'pag may gusto akong i-chat sa kanila or i email, eh, kinokonsulta ko muna 'yon, tapos kung meron man siya um, tina-try ko rin alalahanin 'yong mga corrections na 'yun para pagdating na kailangan kong magsalita, eh, ah, korek 'yung grammar ko, korek din 'yung delivery ko.
Mhm. Hmm. Okey. So, parang ang in inaalala mo or, ki ah, kumbaga concern mo sa'yo ay yung, ah, pananalita ng English. Na parang sa'yo, hindi ka ganun ka-fluent, ganun ba yon?
Oo. Oo. Oo, um, kaya naman i-deliver yung, yung sarili ko, kaso nga lang parang siyempre, "Ah, tama ba 'yong ano ko" yung parang nagiging habang nagsasalita ka <smacks lips> may nakakalimutan siyempre Pilipino, eh, yung nag nag-ta-translate tay meron tayong internal translation 'di ba? From english, ay, from Pilipino to English tapos minsan nagiging literal, eh, 'di ba? Tap di di ba? Tapos, um, alam naman natin 'yong subject-verb agreement, pero minsan nagiging sa sobrang kritikal natin nagiging 'yong sa sobrang kritikal tapos teknikal natin, yung kagustuhan natin na, ma-express yung sarili natin parang, nawawala, nagiging kulang 'di ba?
Mhm. <chuckles> Okey, tama, mhm. Parang kulang. Mhm. Ah, okey. Alam mo, ah, ang tunay naman talaga na kumpiyansa sa ibang lengguwahe, oo, ay hindi 'yung talagang magiging fluent ka oo, ah, kundi, oo, kundi kaya mong makipag-usap kahit na alam mo 'yun, kulang sa accent ganiyan, huwag kang ma-guilt, oo. Oh, huwag kang ma-guilt, ah, kahit na nagkakamali 'yan. Ah, siyempre, ah, kumbaga sinusubukan mo naman, ginagawa mo 'yung part mo, oo, at tutulong 'yun para tumatag ka at magka mapanatili mo 'yung kumpiyansa. Pero alam mo naintindihan ko 'yung sinabi mo na, parang hindi ka nga confident dahil nga sa kumbaga may language barrier, ah, kumbaga alam mo 'yun, hindi mo na-e-express talaga 'yung gusto mong sabihin ganiyan, dahil nga sa naisip mo na parang ah, kumbaga iniisip mo pa kung akma ba 'yung, ah, salita na nagamit mo 'yan, sa pakikipag-usap sa kanila, oo. Pero alam mo, kung tungkol dito, maaari kang nabanggit mo kanina na, ah, you're using a ChatGPT, laking tulong nun, oo. And then, siguro makakatulong sa, ah, puwede mo kang mag-rehearsed, oo. 'Yung mag-praktis ba, mhm, ah, halimbawa bago mag bago bago mo kaharapin o kausap 'yung mga, ibang lahi na, ah, about sa trabaho ganiyan, ah, puwede ka siguro mag-praktis, <chuckles> 'di ba, 'yun. Ah, magpraktis ng mga, ah, sentences o paragraph kung paano sila kausapin. Alam mo 'yun, 'pag, ah, na-maintain mo 'yun at, ah, kumbaga nagawa mo, mapapanatili mo 'yung kumpiyansa, huwag hindi ka kumbaga ma-le-lessen 'yung kaba o habang kausap sila 'yun, nasubukan mo na ba 'yun, 'yung mga pagkakataon na nagpraktis ka?
Mm. Kaya nga, eh. <chuckles> Oo. Mm. Oo. Oo. Kaya nga eh. Oo. Oo nga 'no. Oo. Oo. Oo. Kaya nga, eh. Oo. Mm, tama. Ah, oo. Um, hindi, eh, pero tama maganda yung suggestion mo ma mag-praktis kasi, ako pa naman yung tipong mahilig ako sa mga idiomatic expressions, parang, um, siyempre may mga, ah, halimbawa Austra Australian team marami silang gano'n, eh, na mahirap intindihin. Ah, kapag narinig mo sa simula so nagse-search ako sa mga idiomatic ex expressions 'yon nga lang, no'ng nag-deliver ako ng gano'n ng 1 o 2 parang nakorek ako. So hindi man ako pinahiya pero kumbaga parang thankful naman ako na, um, nako-korek ako sa mga ganong klaseng bagay para at least, next time, ah, alam ko na 'yong sasabihin ko, so
Mhm. Hmm. Hmm.
ah, hi hindi rin hindi rin sila ano, eh, um, alam mo yung hindi ka nila i-ja-judge kung pa'no ka magsalita.
Okey, mabuti naman kung gano'n. Ah, pero alam mo para mapa mas mapanatag ka pa sa trabaho at, ah, paano paki makisalamuha sa ibang lahe lahi, makakatulong kapag, ah, mag-set ka talaga ng kahit na maliliit lang na goals para mag-improve. 'Yun, siguro kung mag-search ka kung paano sabihin yung mga words nila ganyan. Ah, ano yung mga, ah, salita na puwede mong gagamitin sa English na, ah, kumbaga makikipag-usap sa kanila, 'yun. Maraming paraan, oo mag-search, ah, using a ChatGPT at iba pa na application na makakatulong sa'yo, para matuto talaga oo sa lenggwaheng Ingles.
Oo. Mm. Oo. Oo. Kaya nga, eh. Oo, 'tsaka ano rin, eh, um, yung paki pa panonood din ng mga pelikula so talagang, ah, inaalala ko na, ah, gan'to yung sinasabi nila, gan'to yung mga mura nila. <laughs> So parang normal ko lang kasi sila sa kanila magmura, eh, so alam mo yung sobrang natuwa ako sa mga binigay mo na mga payo at try ko talaga na, um, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko.
Mhm. Mhm, okey kaya mo 'yan, oo may tiwala ako sa'yo na siyempre mga napag-usapan nating simplong simpleng tips o praktikal na mga, ah, pamamaraan ay maaari mong subukan, salamat.
Salamat.